Слушай, я хотела бы выговориться, а, вот рассказать тебе об одной теме, которая меня очень сильно волнует. И если вдруг ты, э, сможешь даже мне что-то посоветовать бы я буду рада, но, в принципе, вот мне хочется просто об этом поговорить.
Хорошо.
А дело в том, что я ам <smacks lips> всю жизнь, а, вот хотела, чтобы мне кто-то устраивал сюрпризы. Вот знаешь, там на день рождения или просто там на как какой-нибудь вот, м, просто взяли бы и устроили сюрприз. Ну, на день рождения, а, это больше как бы такое знаешь бо больше актуально, скажем так.
Да.
А вот. И получается так, что н н вот за всю мою жизнь я делала много сюрпризов для своих дру деть э, друзей, для своих родственников, но, э, для себя так и не дождалась этого. И я, э, все вот эти, э, праздники, все какие-то, а, мероприятия, для себя я устраиваю сама. Но, э, ты знаешь, когда я это делаю, а, я, э, вот настолько устаю, эмоционально вот я, э, выматываюсь, что мне уже вот, знаешь, не хочется вообще ничего этого делать. Не, а. Я как бы рада гостям, поначалу даже вот, э, меня захватывает то, что вот нужно там планировать, э, что-то придумывать, но потом после праздников я вот тако а, так <grunts> вымотанной себя чувствую. Вот понимаешь, у меня как будто, м, <smacks lips> прям выжали меня. Как будто вот.
М, понятно, да.
То есть то есть получается, я отдаю столько, э, вот и не получаю взамен, видимо, э, а, какую-то отдачу. И я, э, чувствую вот прям, ну, сильную усталость. Вот, то есть, м, я тебе щас для примера как бы несколько вариантов расскажу, которые были у меня в жизни, и, может быть, ты, а, что-то вот, ну как бы, э, скажешь мне, э, по поводу этого.
Обязательно! Да, на самом деле, ты знаешь, я тя очень хорошо понимаю, когда ты снова и снова берешь на себя организацию праздников, заботишься о других, а, продумываешь детали, а в ответ, э, не получаешь такой же поддержки, это о очень человека истощает. Ну еще, знаешь, в такие моменты появляется чувство несправедливости, может быть даже одиночества, будто твой труд, знаешь, как-то воспринимается как нечто, а, само собой, э, разумеющееся. Ты устаешь не только физически, но, получается, ты устаешь и эмоционально, потому что, знаешь, в этом процессе как будто нет места тебе самой. Это не значит, что ты делаешь что-то не так. Наоборот, ты много отдаешь, и твое чувство усталости, знаешь, абсолютно закономерно и заслуживает внимания. Вот ты мне хотела щас дать какие-то примеры, дай я тя выслушаю.
Ну. Н-да. Вот. Вот, на самом деле всё, что ты сказала- это действительно так. Вот эти вот мои чувства- они вот, э, ты их правильно описала, это так и есть. И, э, вот, ам, действительно, я вкладываю много, я что-то там придумываю. Вот, например, там, а, у меня было такое <smacks lips> в жизни, что я, а, там, э, для подруги делала, а, там уча участвовала там, э, и девочки делали что-то, и я делала. А то есть, у нас было такое, э, мы ей поздравления записывали как бы, как будто бы на, э, из разных планет, а вот, а, ой, в смысле, планет, в из разных стран, вот. И я помню, что я, э, прямо, у меня было кимоно специально, я там какое-то, а, белилом себе отбеливала лицо, чтобы вот бы а, как будто я гейша, вот. И мы, значит, каждый записал, я потом всё это монтировала, понимаешь, там было. Да, да, то есть это вот всё было, и там мы музыку накладывала, и всё, то есть мы сделали такое поздравление. Вот. И потом вот мы значит ее там поздравляли, э, взяли автомобиль, и там у устроили ей квест, она там его проходила, находила подарки. То есть понимаешь, это вот прям такой был процесс, который я вот, действительно, ну прям вот душу вложила в него, да. А, или вот другая там, а, ситуация, когда у нас был, <smacks lips> а, день рождения у преподавателя по танцам, и мы, он очень любит Гарри Поттера, и мы решили по вот сделать вечеринку в стиле Гарри Поттера. То есть я, а, нарисовала флаги, там с этим, какие-то, Гриффиндор, там, вот это в Пуффендуй, вот это всё, а какие-то лог Вот, если я не пом В да, я вот это нашла эти лога
Интересно, да. Да. <laughs> Да, да, интересно. Ну, ты полностью отдаешься вот этому процессу организатора людям было интересно, да?
Н-да, да! Вот это. Этот организаторский процесс- он меня захватывает, но вот я те говорю, что потом, после этого, я чувствую такое вот выгорание! Я, э, потом могу вот в лежку лежать там целый день и ничего не делать, потому что мне не хочется двигаться даже. Вот.
Ты знаешь, а вот что именно тебя больше всего выматывает? Э, сама организация или всё-таки ощущение, что, э, тебя не поддерживают или не от недооценивают? Как ты думаешь?
Вот, э, в моменте, а, у меня нет никаких претензий там к людям, что они меня не там недооценивают или не помогают, потому что, как правило, мы, э, делаем это несколькими людьми, да. И, а, к т Вот, а, м м допустим, если вот возвращаясь к дню рождения нашего преподавателя, там мы украшали зал, там нас собралось там человек 8, мы там все друг другу помогали, там украшали вот эти, э, э, вот эти, э, флаги, которые я нашла с логотипом, да, мы там подвешивали их к потолку, я там какой-то баннер нашла и распечатала, там ребята его н н на растягивали на специальных <swallows> конструкциях. Ну, то есть, а, понимаешь, да, да, мы участвовали в этом все, и то есть и меня это радует, меня это заводит вообще- вот быть частью какого-то процесса я, э, люблю. Но почему-то, вот может быть, действительно, я, а, хочу какого-то, м, б больше, м, признания, что ли. Или, возможно, я, а, действительно, а, <grunts> на себя много беру, вот я не понимаю, э, в чем причина. А, вот опять же, э, допустим возвращаясь, а, к эм <smacks lips> А вот у нас был день рождения, э, другой уже школы танцев, то есть я на разные, э, танцы ходила, и мы сняли фильм. Чтоб ты понимала. <laughs> Я была
Ого! Какой процесс! Мгм. А, видишь, какой какой массовый тут процесс идет. Ну, пта очень трудоемкий процесс, да. И что дальше?
М-да. И я, понимаешь, дело в том, что я тоже на себя вот это всё взвалила, потому что я там составила сценарий там с девочкой, одна мне помогала. Вот я п э, м, э, раздобыла костюмы. То есть мы делали с, э, м, <smacks lips> знаешь как? У нас была сказка, а, этого, м, Пушкина, м, <smacks lips> "Сказка о царе Салтане".
М, о как. М, о, отлично, ну конечно, тут пока, да.
Вот. Да, и там это всё в в танцах было, понимаешь? Я нашла народные костюмы, я нашла какой-то, а, э, загородный дом, который был весь деревянный, и мы, значит, там всё в нем снимали, я договорилась об аренде. Вот потом у нас, значит, э, вот эта сцена, где, а, по волнам плывет, э, значит этот, а, м, бочка, да, там с заколоченным царевичем. Вот, я эту бочку сама придумала, как сделать там, то есть мы ее из бумаги там как-то слепили, то есть я сняла студию, где мы всё это снимали. Ну, то есть просто это был такой колоссальный процесс. Вот и я в моменте получала удовольствие. Но вот я те говорю: когда всё заканчивается, я чувствую, что я сильно устала. Ш
А как ты думаешь, а, если бы от этого проекта была бы отдача, если, например, скажем, если я сопоставлю, тя спрошу. Если бы это проект был твоей работой, и была бы какая-то отдача, а, была было бы легче, как ты думаешь?
Но, возможно, опять же, отдача- ты имеешь в виду финансовая какая-то или отдача в плане признания?
Скорее всего, финансовая ещё и признание тоже, потому что всё-таки это вот я как ты рассказываешь, это всё равно колоссальный проект. Вот это всё организовывать- и, конечно, из этого, конечно, можно сделать, а, хороший бизнес тоже. Но иногда, когда есть какая-то финансовая отдача, по крайней мере ты думаешь: "Конечно, я это сделала, конечно, мне красиво, хорошо заплатили за это." А когда ты всё-таки это делаешь безвозмездно, это чуть-чуть тяжело. Знаешь? И я хотела ещё уточнить тоже 1 момент, это потому что что чтобы мы поняли, да, как, э, почему ты очень сильно устаешь эмоционально, физически из-за этого. Как бы ты сама хотела, э, чтобы о тебе заботились, например, скажем, во время праздников, если, вот например, представить идеальный вариант, вот. Что бы сделала бы так для тебя, как ты ся почувствовала бы, лучше ли, если, э, было бы всё иначе? Вот есть такой вариант?
Финансы. <chuckles> Мгм. Ну ты знаешь, наверное, ам, <swallows> наверное, я каждый раз вот ты щас сказала об этом, я подумала, что, наверное, каждый раз, когда я это делаю, я всё-таки жду, что мне тоже так сделают. <chuckles> Что мне чт да, что мне придумают квест, что мне придумают сюрприз. Что я приду, а меня там, допустим, а в квартире ждут друзья, просто элементарно там устроили мне сюрприз, все спрятались, да, и вот выскочили там с шариками, с хлопушками. Ну вот так хотя бы. Но мне приходится, так как это всё не, а, получ не случается в моей жизни, мне приходится всё делать самой. И, э, когда вот еще знаешь, э такой момент, что когда я устраиваю это для себя, а, у меня вот какое-то, м, <smacks lips> им м, знаешь, творческое истощение. То есть, я не могу себе такой грандиозный праздник устроить, и у меня такое, знаешь, заправская столовая. То есть, все приходят, просто сидят за столом, едят, там там, ну, мовна можем играть в настольные игры, там, какие-то что-то там мы делаем Вот понимаешь, а мне хочется вот именно такого прям масштабного праздника, вот хотя бы как вот, как я устраиваю.
М, видишь как, да-да. На самом деле. Да-да, конечно. Конечно. Ты знаешь, да. Да. Конечно! Потому что ты понимаешь, ты такой человек, который отдает это сама. Ты сама отдаешь это другим людям, и желание, чтобы к тебе относились с такой же заботой, вниманием и участием, с каким ты относишься к другим, абсолютно естественно. И ты права, когда ты себя так чувствуешь, когда ты вкладываешь много сил, времени, энергии, а в ответ не чувствуешь такого же отношения, появляется какое-то чувство обиды, усталости и и чуть-чуть несправедливости. Да? Это не про мн и это знаешь, я считаю, что это не про то, что "мне нужно больше", а про базовую потребность во взаимности. То есть ты хочешь чувствовать, что тебя видят, ценят и учитывают, потому что ты так же поступаешь с другими людьми вокруг тебя. Ты их видишь, ты их чувствуешь, ты их ценишь. И это абсолютно нормальное, здоровые желания, а не какие-то завышенные ожидания. Абсолютно не считаю, что у тебя завышенные ожидания.
Да. Вот точно! М-да, на наверно. Ну вот да, наверно, ты права. Чтобы мы могли, а знаешь, ам, <smacks lips> а вернее не чтобы мы, а чтобы я могла почувствовать вот эту отдачу. Ты вот сказала, а ты знаешь, вот, а я тебе э, у меня даже слезы на глазах навернулись, что, наверно, действительно я не чувствую такое в же, м, как бы вот, м, как ты сказала, ам, чу вот вот вот вот этого вот, м, <swallows> чувства, что <grunts> взаимного, скажем так.
Да. Ты знаешь, я напоследок просто быстро хочу тебе сказать, чтобы ты не расстраивалась абсолютно. Всё равно попробуй мягко, но прямо говорить об этом людям, что тебе тоже важно внимание и поддержка. Это не упрек и не требование, а вот честный разговор о твоих чувствах, когда люди понимают, что тебе важно. У них появляется шанс откликнуться и может всё вокруг тебя изменится.
Да, я попробую. Спасибо тебе большое, мне было очень ценно с тобой поговорить.
Всегда пожалуйста, обращайся еще!